Uhm, ako siguro, halimbawa sa chargers, 'yong kapag nakuha niya na yung full charge niya sasabihin mismo na, uhm, kahit nakasaksak nag-i-istop na 'to sa pag ano ng kuryente, ganyan. Tapos, 'yong mga gamit na inverter, mapa-ref, mapa-aircon o ano pa man 'yan, laking tulong, kasi talaga namang mas matipid siya sa konsumo ng kuryente kumpara do'n sa mga hindi. Gano'n 'yong sa akin.
Mm? Mm. Ah, oo. Tama. Mm, mm. Ah, oo. Mm. Mm? Tama. Pero ano 'di ba, ah, 'yong realidad, mas mahal siya. <chuckles> Ay 'di ba, may kamahalan, oo, may kamahalan 'yong may 'yong inverter kasi, eh, sa mga hindi inverter.
Mas mahal ba siya Ah, oo. Ay oo, oo. Kapag binili mo 'yong gamit.
Mm. Kaya 'yo Mm. 'Yong iba kasi
Oo. Kasi kami mayro'n kaming lumang aircon na nagpapalakas talaga ng, kuryente namin. Kaso hindi ko pa kayang makabili ng inverter para mapalitan siya.
Mm? Konsumo 'no Mm. Oo nga. Oo, mahal kasi, eh, mahal kasi 'yong mga inverter. Pero, ah hmm? Effective naman sila, effective naman sila na nakakababa siya sa kuryente, 'di ba? Kaya bili ka na ng inverter. Mm.
Oo. Lalo na ngayon. <chuckles> Summer na. Tama. Oo. Kaya nga sabi ko sana mag ma sumakses ako at, gusto ko rin 'yong solar.
Mm?

Kaya dapat wise.
Mm, katulad nalang 'yung sa mga gadget. 'Di ba, napakapangit naman kung lagi kang nanonood ng, ano, pelikula sa ano, wala ka nang oras sa pamilya mo, ganyan.
Oo, 'tsaka 'yung napapansin ko 'pag natutukan ko 'yung telepono ko, tapos na puwesto ako sa paghiga, alam mo 'yun mapapansin ko pala, bigla, 3, hanggang 4 na oras na pala ako nag-i-scroll lang, 'yung gano'n.
Mm. Hmm. <chuckles> Oo. Oo. Oo wo Oo, tama. Ako din parang hindi ka na nakakagawa ng mga gawaing bahay 'di ba? Lalo na 'pag napa nakapanood ka ng mga K-drama, pelikula. <giggles>
<laughs> Totoo, ay. Ay ay ay name it, K-drama, ako 'yan. Itabi mo, ako na. <giggles> Grabe naman kasi 'yung ano tempting ng next episode palagi ang galing-galing din nilang mag-end ng mga episode, eh, na mapapa, "Sige, mamaya na ako magwawalis, mamaya na ako maglalaba, next episode muna."
Oo. Of. <laughs> Mm. Oo, tama kay Oo. Mm. Tama. Gus gusto mo isang upuan matatapos mo na ni 'di ba, sa sobrang ganda ng kwento. <laughs>
<giggles> Ang dami kasing spoiler sa ano, social media nakakainis. <giggles>
Tama. Mm, ayun bakit tapos mo na ba 'yung Tangerine? <laughs> Oo.
Actually, hindi ko pa siya, nandun pa lang ako dun sa kamam ay sorry. <laughs> Na, medyo huli na tayo feeling ko, kaya
Tam ako din. Ay, spoiler?! <laughs> Hmm, mm. Ako 3 pa lang, episode 3 pa lang yata 'yung, yung ano pumunta sila dun sa Jeju Island yata nagtanan sila? Oo, nandun pa lang ako.
Ah. Ah, 'yung sa nagtanan, oo. Bigyan mo ng oras 'yan girl. I'm telling you, I just cried kahapon. <laughs>
Mm, mm. Oo. Wow, talaga ba doon sa episode 3 pa lang?!

Ah bongga yan 'no? Um, nakaka aesthetic. <laughs> Napapanahon din yan no alam mo 'yan, um, siguro sa akin ang benepisyo ng pagkakaroon ng smart home devices sa ating bahay, ay 'yung ano 'yung ginhawa na binibigay nito. Um, kasi nga um kontrolado natin, um mapa-aircon man yan kahit nakahiga ka maa-adjust mo, hindi mo na kailangan tumayo para patayin, kasi alam mo yan number 1 nakakatamad yan 'yung babangon ka, 'yung nakuha mo na 'yung pwesto mo, <laughs> 'yung comfort mo.
Mm. Oo tama. Mm. Mm. Mm. Ah, oo, ginhawa. Hmm. Tama. Mm. Oo, tama. Mm. Mm. <laughs> Tama. Mm, ay 'di ba may bago ngayon yung si ano, sino kasing bago ngayon si Alexa, 'di ba? <chuckles>
Ayan, pati 'yung sa ilaw. Tama, ayan mapa-appliances man, um ayun at iba 'yung ginhawang nabibigay nat nito sa atin, kumpara sa mga old appliances natin sa mga bahay, ikaw?
'Yung magsasalita ka lang, tama. Mm. Mm. Oo at saka mm. Mm. At saka idadagdag ko lang, 'di ba mas napapadali niya 'yung mga gawaing bahay natin, 'di ba?
Oo.

Ay, ah, maba mabanggit ko lang yun nga sang-ayon ako, unang-una dun sa CCTV na nabanggit mo. Kasi hindi lang yun, ah, talaga for security nung siyempre ayaw naman nating sabihin na nilooban tayo, ninakawan ganyan, 'di ba? Ah, kumbaga para aware lang tayo. Ako gusto ko yan, kasi yung sasakyan namin nasa labas lang para sakaling may mangyari alam natin sinong masisisi or sinong may kasalanan. Pero ang, ah, dagdag ko lang sa, ah, pagpapabuti ng seguridad sa bahay ay yung halimbawa, yung mga gamit natin lalo na kunwari sa aircon pag inverter yang mga yan. Tapos dahil, um, ah, advance sila, meron na silang timer, pwede mo silang i-timer, kailan sila mamamatay. Tapos sa rice cooker din dat al nagka-rice cooker lang kami, alam mo ba nitong Disyembre lang, kasi nilagay ko siya sa wishlist. Kasi sabi ko, kapag hindi ako yung nagsasaing sa bahay lagi nilang nasusunog kasi nga isasalang nila, ng anak ko, ng asawa ko, uupuan nila magtetelepono sila. Magiging aware lang sila pag nangamoy, ayoko naman yung ganon.
Mm. Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Tama. Mm. Ah, oo mga gamit. Mm. Oo. At va Tama. Mm. Mm. Hmm. Mm. Oo. Ah, talaga. Ah, oo. Mm. Ah. Mm. Mm. Mm. Tama, oo. Ayun, ayun din yung sinasabi nating, ah, pangit na epekto, 'di ba, sa mga gadgets, 'di ba? Pag sumosobra yung paggamit.
Oo. Oo, kaya dahil sa rice cooker bonggang-bongga, tas tignan mo yung anak kong labing dalawang taon, nakatoka na siyang magsaing kasi pipindutin lang niya. Tapos
Mm. Mm. Tama. Oo nga yung mga automatic.
Oo, tas ayun, um, iwas sa sunog, iwas sa takot pa man din ako sa gasul yung mga kwento ng pagputok, pag-leak, 'di ba? Ayon, ayon sa akin. Ikaw naman? Oo.
Mm. Oo. Tama. Dahil nga Oo nga. Mm. Mm. Oo. Oo, napakaganda na talaga. Parang ako yung yung isang pinakagusto ko du dito sa bahay namin yung aircon namin. Kasi, ah, parang nabubukas mo siya kahit wala ka sa bahay, may app kasi na i-install dapat. Tapos pag gusto mo na siyang buksan pwede mo na siyang i-on through cellphone lang na gamit mo.
Ay bonga!
Oo, tapos ayun kapag nasa bahay na kami pag gusto namin siyang palamigin i-o-on mo lang dun sa gadget mo. Para luma oh, para oo para lumamig na siya pagka pasok mo pa lang sa bahay may mga ganun na kasi.
Uy, gusto ko yan. Ay, lalo na sa panahon ngayon napakainit.
Mm. Oo, mga smart devices, oo. Pero ano, ah, ano ba, ano ang epekto naman ng smart home devices sa pagkonsumo ng enerhiya at pagtitipid sa kuryente?
'Di ba? Oo.